Heu, moi, j'ai plein d'histoires dans les marchés, parce qu'il faut savoir que vraiment, j j'aime vraiment les marchés.
Ouais, nickel.
Heu, après, heu, peut-être que, heu, chi enfin j'y vais moins qu'avant, mais, heu heu, j'aime vraiment les les les marchés parce que c'est là, où on peut découvrir, heu, des pépites. Après oui, je sais, il y a des gens qui aiment, par exemple, les vêtements, ils aiment pas trop s'habiller dans les marchés, heu, moi j'aime beaucoup m'habiller dans les marchés.
Après, il y a pas que les vêtements, les marchés c'est riche, dans tout domaine, hein.
Ah non! Ah oui, j'y vais pas que pour les vêtements. Mais heu
Bien sûr, bah, pourquoi faut aller au marché? Si tu devais inciter déjà à aller dans les marchés, pourquoi pourquoi faut-il y aller?
Bah, parce que les marchés, c'est moins cher et convivial. Heu, c'est vraiment, on croise du monde, heu,. <exhales> On peut découvrir p plein de nouvelles choses et même, heu, au niveau, heu heu, des fruits-légumes, i il y avait il y a même quelque chose qui est vraiment intéressant dans les marchés, surtout en été, c'est super sympa ça, c'est que les commerçants de fruits et légumes et surtout de fruits, en général, c'est ils font fruits et légumes. Ils font quoi? Ils mettent des petites assiettes avec, heu, un fruit coupé en morceaux.
Déjà. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est pour vendre, c'est vendeur.
Oui, voilà, c'est ah c'est vendeur et vraiment ça ça marche. M moi, ça marche complètement. Ah mais c'est c'est surtout pour ça, moi de toute façon, je vais pour acheter les fruits et légumes, mais, je veux dire, je profite de de ce moment-là pour goûter, parce que c'est vrai, parfois, heu heu, même si tous les fruits se ressemblent pas, mais parfois on a envie de goûter avant et parfois, ça fait juste ouais, vraiment par gourmandise, c'est très sympa.
Est-ce que tu as le droit de goûter un petit peu? Est-ce qu'ils osent? Ah oui! Une gourmande. Ah, tu es gourmande, je vois, je vois. Non mais ts seu pour, heu, pour le coup c'est OK, c'est vendeur évidemment, ça attire les clients mais déjà, ça crée un un lien, un 1er une 1re approche et c'est de manière bienveillante. On propose le fruit pour goûter et quelque part, on fait un retour, on achète très souvent le fruit qu'on goûte. C'est très rare qu'on dit: «Ah, en fait, non».